อืม ใช่ค่ะ อัน อันนี้เห็นด้วย มันเป็นวิธีแบบผ่อนคลายในแบบที่ ได้ประโยชน์ อีก อีกอย่างหนึ่งเนาะ
ครับ อืม ครับ ก็ อ บางทีผมก็มีช่วงแบบว่า เฮ้ย! อ เอ่อ มันวัน ช่วง ช่วงเดือนไหนก่อนก็ไม่รู้ ผมไปเห็นร้านหนังสือที่แบบเขาขายหนังสือเยอะ ๆ อะ หนังสือ เป็น เป็นพวกหนังสือพิมพ์เยอะ ๆ อะ ผมก็ "เฮ้ย! เดี๋ยวนี้ยังมีด้วยเหรอ?" อะไรอย่างเงี้ย ผมก็เลย เฮ้ย! แปลกตามากเลย แบบรู้สึกแบบ <chuckles> สึกตื่นเต้นมากเลยว่า มันเป็น ไม่รู้ไปเจอที่ไหน เออ ผมก็ไม่เห็นหนังสือพิมพ์แบบนานแล้วอะ เออ ใช่ พ
ค่ะ อ๋อ เออ ๆ <chuckles> เออ ใช่ไหม เออ เมื่อก่อนเห็นบ่อยเดี๋ยวนี้ ไม่
อ เออ ใช่ พอเห็นแค่พวกอะไรนะ เหมือนยังเห็นพวกไทยรัฐ พวกอะไรนะ ที่เขา แต่ แต่ผมไม่ได้เห็นมานานแล้วอะ แต่ แต่เห็น วันนั้นเห็นตื่นเต้นอะ <chuckles> รู้สึกตื่นเต้นเลย แบบ "เฮ้ย! เออ อ เฮ้ย! ยังมีอยู่เหรอ อีกเหรอเนี่ย?" อะไรอย่างเงี้ย แล้วแบบ เออ มันก็คลาสิกดีนะ แบบ จำไม่ได้ว่าตอนนั้นให้ชี้ลูกดูหรือเปล่าว่า เฮ้ย! เนี่ยเมื่อก่อนอย่างงี้นะ อะไรอย่างเงี้ย แต่ผมว่า เออ แต่แบบว่า อ เออ ก็ ก็แบบ อ รู้ รู้สึกดีอะ ว่า เฮ้ย! มันก็แบบ memory เก่า ๆ ก็ย้อนมา เพราะว่าแบบ เพราะเดี๋ยวนี้พวกบาง บางหัวอะไร ก็ เขาก็ปิดกันหมดแล้วเนาะ ผมไม่แน่ใจว่าเหลืออยู่กี่เล่ม เออ เหลือกี่เล่มแล้วอะ เหลือกี่ กี่แผง ที่แบบ ยังขายอยู่เนาะ ไอ้พวก
เห็นเนาะ <chuckles> เออ เออ ๆ เข้าใจ ๆ ใช่เปล่า? <chuckles> เออ อืม ใช่ เออ อืม ใช่ โอ๊ย เยอะ ๆ ปิดไปเยอะ ใช่ อืม ใช่ค่ะ
เอ่อ ไม่ ไม่ว่าจะ อ
พวกนิตยสารสมัยก่อนน่ะที่ออกมา แบบทุกเดือน ๆ โอ๊ย หลายหัวมากเลยใช่ไหม? บนแผงหนังสืออะ โอ๊ย หลายหัวเลย เดี๋ยวนี้ก็
อือ ๆ ครับ ใช่ ๆ เออ ครับ